Und ja, und dann haben wir uns die Preise angeguckt und da war es eigentlich auch bisschen vorbei. Also ja, die die wollen da so ein
Okay, aha, das ist ja natürlich schade, ja, wenn das dann
Ach, d d d ich zahle doch keine 60 $ für 'n Teller Essen, also beim besten Willen. Ja.
Mhm. Klar, das ist verständlich. Ja, mhm.
Aber 'n kleines bisschen denke ich noch dran. Also, noch hätten wir ja die Chance. <chuckles>
Ja, ja. Ah, ja, also tja einmal ich denke, da muss man sich schon mal was gönnen, ne? Ganz klar.